Ừm, mình thấy có một cái vấn nạn cực kỳ đáng báo động luôn. Đấy là các bạn trẻ hiện tại à, mình thấy không phải các bạn trẻ đâu, mọi người luôn ấy, tất cả bây giờ là từ người lớn người lớn đến trẻ con, trẻ nhỏ luôn, đến người già đến người trẻ luôn, mọi người đang bị một cái hội chứng là khi mọi người hẹn gặp nhau ở bên ngoài, những bữa tiệc, những buổi hẹn cà phê thì mọi người ít dành thời gian để nói chuyện với nhau, ít thành giời dành thời gian để s trao đổi với nhau. Mà bất kỳ ai cũng sẽ cầm trên tay mình một chiếc điện thoại thông minh và tha hồ lướt các trang mạng xã hội. Mặc dù là, ờ, buổi hẹn là để gặp mặt nhau đấy, nhưng mà mọi người lại chuyện với nhau nhiều. Ừm, mình thấy cái đó nó cũng khá là đáng báo động luôn á.
Ờ. Mọi người luôn! Ừm. Mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Và có nghĩa là khi mà chúng ta mặc dù là chúng ta đã gặp nhau ở ngoài xã hội rồi và có những cái buổi, gọi là, đi uống cà phê với nhau và mặc dù mọi người vẫn lên, ờ, trên mạng xã hội, mọi người lướt nè, mọi người không có, ơ, thực sự là ngồi nói chuyện với nhau, đúng hông? Thì ở Việt Nam mình đó, có rất là nhiều ừm, theo mình nghĩ nha, c có có nghĩa là theo cộng đồng nghĩ nha, thì có rất là nhiều tác động kiểu như là livestream bán hàng nè, nhóm Zalo khu phố nè, hay là fanpage cộng đồng nè, thì nghe là nó có vẻ rất là thực tế, thì bạn có nghĩ rằng là những cái như thế này nó lại vô hình trung là nó thúc đẩy cả một cái cộng đồng chúng ta đi lên hay không? Mặc dù nó vẫn là mạng xã hội đó, nhưng mà nó nó nó giúp chúng ta quản lý nhiều hơn là nó lại, ờ, tác hại về chúng ta, thì bạn có nghĩ như thế nào về nó?
Chính xác. Ừm, cái này thì, ừm, cái này mình nghĩ là nó cũng hơi, ơ, hơi hơi vĩ mô, nhưng mà theo quan điểm cá nhân góc nhìn của mình nha, mình thấy cái này nó cũng hay. Thay vì bình thường á mọi người, ờ, ờ, thay vì ví dụ như Zalo khu phố đi, trước đây là mọi người muốn thông báo một cái thông tin nào đấy là thường là bác, ừm, trưởng nhóm khu phố là phải chạy tới gõ cửa từng nhà, nhưng mà bây giờ mọi người có thể thông báo với nhau trực tiếp ở trên group mà của nhóm luôn, cái đấy nó cũng tiết kiệm được một thời gian khá là nhanh. Nhưng mà có một cái đấy là khi mà mọi người, ờ, bị phụ thuộc vào mạng xã hội quá nhiều, mua hàng trên các nền tảng livestream ở trên các nền tảng mạng xã hội thì nó tạo ra một cái hành vi mua hàng nhanh, đấy là mọi người thường chốt đơn những cái món hàng mình thực sự chưa cần thiết. Ừm, mình chỉ thấy là, ờ, mình thấy bài tư vấn hay thì mình mua thôi, à, rẻ thì mua thôi, nhưng chưa chắc mình đã cần. Ờ, nó là như vậy á.
Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Nhanh, gọn. Ừm, mình hiểu. À, không cần, đúng hông? Nó rẻ nên mua, đúng hông? Ừm, hay. Đúng rồi. Mình hiểu, mình hiểu. Có nghĩa là những cái người mà nó lại thúc đẩy về cái văn hóa sử dụng tiền của chúng ta nó lại, ờ, hơi quá mức, đúng hông nè? Đó, mình mình mình hiểu. Nhưng mà, ừm, tất nhiên là giống như hồi nãy mình cũng nói rồi, một cái đồng tiền nó luôn có hai mặt, cũng có mặt tốt, cũng có mặt xấu. Thì bạn nghĩ rằng là mặc dù mạng xã hội như vậy đó, thì bạn có một cái ví dụ nào thực tế để mà chứng minh rằng là mạng xã hội nó thành công, nó ảnh hưởng tích cực lên lên lên cộng đồng hay không? Hay cũng như là một cái câu chuyện mà nó khiến chúng ta phải lo lắng về tương lai của mạng xã hội?
<chuckles> Đúng rồi, công nhận á.